Beh, ehm, diciamo che sì, io ho uno stile un po' diverso dal loro, soprattutto, ehm, però, per esempio con, uhm, il mio cuginetto, non quello più piccolo, quindi il figlio di mia zia, ma quello con cui ballavo, okay, facciamo così, ehm, a siamo andati più o meno a qualche festa a tema anni 2000 proprio insieme perché lì, ehm, facevano diciamo, proponevano queste queste canzoni. E quindi stiamo dice: "Magari ce le ricordiamo, le balliamo, inviamo i video anche a mia zia e diciamo: 'Ti ricordi quando'" Sì.
Mh-mh. <chuckles> Quindi avete proprio condiviso, ehm, u una parte della vita musicale insieme, poi giustamente avete approfondito generi differenti.
Sì. Esatto. Ma non solo con lui, eh. Sì, sì, non solo con loro, comunque anche con un'altra sì, ne ho tante altre, sì.
Ah, ne hai altre. Mhmm, non so se ti viene in mente qualche altra canzone nello specifico, qualche altro artista che mhmm, che ti ricorda il passato, mhmm, volentieri.
E Allora, guarda, per esempio, anche mi sono cresciuta con un'altra mia cugina, però dalla parte di mio padre, uhm, e con lei, uhm, siamo praticamente sorelle, ecco. Lei mi passa 2 anni, però abbiamo questo rapporto molto molto forte. Sarà stato anche per il fatto che, appunto, io ho un fratello più grande, però, uhm, solo lui, e quindi, mhmm, sono cresciuta un po' con lei, ecco. Ho passato un sacco di tempo assieme; ehm, eravamo tutte e 2 sempre attaccate alla televisione a guardare MTV, ehm, e TRL per esempio. Oppure eravamo poi super in fissa con Disney Channel e tutti quando eravamo piccole insomma, no. Quindi ci sono varie canzoni anche lì. Sì, sì, esatto. Quindi c'è anche varie canzoni lì che ancora oggi riproponiamo e ce le riascoltiamo e così via. E
Mh-mh. Chiaro, ma poi i andavano molto. Te ne ricordi uno nello specifico?
Allora, per esempio, mhmm, ce ne sono
Ma anche solamente una cantante, un cantante, senza andare
Ah beh. Ma certo, sì. Per esempio quelli di Disney Channel, che ne so, c'erano i canta Hannah Montana, no, Miley Cyrus, quindi tutti i vari quelli lì che facevano, ehm, queste serie, ecco. Demi Lovato con Camp Rock, tutte le canzoni di High School Musical, tutte quelle, no, ce le riproponiamo. Oppure di cantanti
Chiaro, ho detto "Vai" non è continuato moltissimo, però Miley Cyrus è ancora in attività, vi piace ancora? Non avete avuto modo di andare magari a un suo concerto?
Okay.

Sì, sì, sì, certo. Per esempio, ehm, c'è, ehm, la canzone di Pitbull, ehm, che, se non mi sbaglio, si chiama, ehm, No you want me, credo, non me la ricordo bene, ehm
Mh-mh. Okay. Sì, sì, è più molto probabile.
Okay, ehm, quella lì anche mi ricorda che quando eravamo piccola piccole, io e mia cugina prendevamo in giro mia zia, cioè la sua mamma, ehm, perché lei era in fissa con Pitbull, proprio tantissimo, cioè lo guardava, diceva: "Oddio!" <chuckles> Noi quindi la prendevamo in giro, diciamo. Ehm, ecco quella per esempio, quando la sento, mi viene molto da ridere, però ce ne sono veramente tante. Per esempio, mi viene in mente anche, mhmm, <smacks lips> non so, varie musiche varie canzoni rock e metal
Okay, quindi ti sei spostata più su questo genere.
che, mhmm Sì, io sono più su questo genere qui per via di mio fratello che, per esempio, quando ero piccola, uhm, diciamo, a me non piaceva questa musica, però stavo in camera sua. Sì, da 6 a a 6 anni, 6, 7 anni c'era tipo lui che io mi mettevo sul letto, con il cavo Lan attaccato al computer, e che già lì che mi mettevo col computer, eccetera, ehm, lui nel frattempo, che magari giocava al suo, ehm, metteva i metallica a tutto volume e gli dicevo: "No, che schifo, bleah!" Io piena del mondo di Patty, quella roba lì, dicevo: "Che schifo, bleah." E quindi niente, poi col tempo purtroppo me l'ha fatto piacere; quindi però mi ricordo eh, beh, nel senso, mhmm, non è purtroppo, okay, però per dire che, ehm, è bello cioè non è be ehm, bello, ehm, è assurdo il fatto che una persona. no, mhmm, col concetto di, uhm, riportarti sempre quella stessa cosa e poi, fino a quando non ti piace, ecco, vabbè.
Immaginavo perché da bimbi forse non è proprio il primo. <chuckles> <chuckles> Beh, perché purtroppo? <chuckles> Però è stato, correggimi se sbaglio, un momento dove comunque vi siete legati molto, uhm, tramite di nuovo l'aspetto musicale di sottofondo, però è stato un momento, tra di voi, per trovare un punto di di contatto.
Ehm

Sì, sì, sì, certo. Infatti poi siamo andati, uhm, ad esempio, insieme al concerto dei Metallica qualche anno fa ed è stato molto molto emozionante. Ehm, e, però, ecco, c'è stato un momento specifico che mi ricordo, io da piccola che mi faccio trovare sul letto con un un brano dei degli Slipknot, uhm, che è un sempre una band, più o meno, diciamo, metal, ehm, <tsk> e diciamo che ero lì che cantavo questa canzone con la chitarra, facendo finta, gli occhiali, mi son fatta trovare sul letto in quel modo, per dire: "Ora sono una tua discepola". <chuckles>
Mh-mh. Okay. <chuckles> È molto è molto carino come, appunto, episodio, nel senso che è simpatico.
Sì.
Ehm, ti chiederei ancora, però questo, appunto, ci distanziamo un pochino dall'ambito, uhm, musicale inteso proprio, uhm, artista musicista. Ehm, se ci sono magari delle canzoni, delle ninna nanne, delle canzoncine per bambini che ti cantavano, non so, i tuoi genitori, i tuoi nonni, che ti ricordi ancora e che trasmetterai o verosimilmente trasmetterai a nipoti, figli, quello che poi la vita ti ti porterà ad avere?
Mh-mh. Okay. Allora, c'era, per esempio, mia mamma che, uhm, mi cantava sempre una ninna nanna, che era la ninna nanna che cantava un personaggio, quindi la mamma di un personaggio in un cartone animato che guardava lei da piccola, però non non riesco a ricordarmi veramente come si chiama. Eh, te la riuscirei ad intonare, ecco, però era molto bella, me la ricordo ancora, ehm, diciamo che, sì, quella la potrei
Beh, ci sta. Se vuoi intonarla non c'è problema, eh. <chuckles>
<chuckles> Allora, se non erro faceva tipo: "Ninna nanna, ninna oh, questo bimbo io a chi lo do?" tipo così, più o meno, credo che fosse una ro cosa del genere.
Beh, tra l'altro hai preso le di canto, sei bravissima.
Eh, sì, canto, sì, sì. Vado faccio parte di un coro e quindi sì. Comunque ti ringrazio.
<chuckles> Si sente tutto. Tu complimenti.
Grazie, grazie mille. Ehm, e nulla, quindi, per esempio, quella, però anche c'era la mia nonna che essendo di un paesino in provincia della città in cui sto io
Mh-mh.
mhmm, mi, ehm, cantava queste canzoncine che erano un po' delle tipo delle storielle, no, che si tramandavano. Ehm, come quando racconti, no, una storia, però era sotto forma di canzoncina, in dialetto, tra l'altro, quindi era molto bell
Te ne ricordi una magari più contenuto, un piccolo pezzettino nello specifico?